Ờ, nói chung là ông xã của mình á, ờ, ừm, kiểu như là, cũng đàn ông mà, cũng hông có được tinh tế mấy chuyện đó đâu. Đó, cho nên là nhiều khi thấy mình, ờ, ừm, buồn buồn vậy đó, nhưng mà cũng, kiểu như là, cũng không có hay hỏi han, không có nhận ra, bạn hiểu hông? Tức là không phải không thương vợ, nhưng mà không có tinh tế để nhận ra là vợ mình đang buồn. Mà tính của mình á, thì lại không có hay kể lể, đó, tại cái tính của mình nó như vậy, lại kết hợp thêm cái tính của ông chồng mình nữa, cho nên là mình cũng không có hay than là mình cô đơn hay nhớ nhà gì hết trơn á. Nhưng mà ổng cũng có để ý vầy, là cứ tuần, 2 tuần mà thấy chưa đi về á, là, ừ, là nói: "Ơ, thôi, cuối tuần này là đi về, ờ, ờ, ông ngoại nha." Đó, là kiểu vậy, đó là cũng là một cách để để quan tâm rồi đó. <chuckles>
Ừm. À. Hiểu, hiểu. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm. Đó. Đúng rồi. Thường á nha, tính ra á là đàn ông á, thường á mọi người sẽ ít có thể hiện, ừm, bằng lời nói lắm, mọi người chỉ có thể hiện bằng tình cảm thôi à, bằng hành động thôi. Thế nhưng mà nhiều khi ảnh có thể là, ờ, ảnh cũng không để ý do là phần là do công việc nữa, thế nhưng mà cũng hay ấy nha, vẫn để ý là bây giờ là khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần chưa thấy vợ, ừm, ý kiến gì là cũng chủ động rủ về, là thấy cũng hay rồi nè, đó, ông xã cũng khá là tâm lý nhá. Thế thì, à, nghe bạn chia sẻ á thì mình cũng khá là hiểu hơn về cái bối cảnh hiện tại rồi nhá. Thì, à, mình cũng có một vài cái ý kiến nhỏ thì hy vọng là có thể giúp cho bạn cải thiện được cái tâm tư lúc này, cái nỗi buồn, cái nỗi nhớ nhà lúc này nha.
Ừm, ừ, đúng rồi. <laughs> Ừ, đấy, cũng được như thế. Ừm.